Bien sûr. Alors, ma ma routine qui concerne les jours où j'ai un petit peu plus de temps, heu, se compose de de vraiment, de 5 km de de tapis, heu, de course à pied, heu, qui font guise d'échauffement, de rameur qui sollicite un petit peu tout le corps également, heu et de, voilà, d'entraînement au poids. En revanche, quand j'ai un petit peu moins de temps, que je dois vraiment raccourcir cette routine, heu, le rameur est un outil, heu, fabuleux. Donc j'essaye à la maison de me rapprocher de tout ce qui va faire un petit peu travailler l'ensemble du corps. Quand je n'en ai pas sous la main, bien sûr, j'essaye, en effet, de me rapprocher, heu, de séries. Je je fonctionne vraiment par séries, des séries donc de pompes, des séries de squats. C'est très, très important pour les cuisses qui viennent, heu, voilà, être très sollicitées en termes de force pour tenir sur le cheval en en course, heu, renforcer par de la chaise, des séries, heu, douloureuses de de 2 minutes, heu, fois 4. <laughs> Donc c'est un petit peu heu, ça brûle un peu et puis, heu et puis voilà. Terminer avec du gainage et en général, ça suffit à à bien compléter la préparation, même si on même quand on manque de temps, il faut s'y tenir tous les jours, heu, dans mo dans mon cas surtout et et vraiment se tenir à à ce petit programme qu'on peut faire à la maison quand on a moins de temps, heu et qui fait l'ensemble du corps, de la tête aux pieds, heu, <laughs> progressivement, même si ça brûle un petit peu, ça.
OK. Bien sûr. Mmh. Ouais. Ouais. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, c'est com oui, oui, c'est très complet. C ouais. Et combien de temps et quand et quand tu as pas oui, bien sûr et quand tu as pas le temps, heu heu, donc quand tu fais tes séries comme ça, heu, à la maison, ça te prend combien de temps?
Mmh mh. Ça peut tenir en 1/4 d'heure, ça peut tenir en 1/4 d'heure pour faire vraiment l'essentiel. 20 minutes, c'est mieux mais c'est vrai que 1/4 d'heure peut suffire à vraiment se mettre en condition, surtout quand on sait qu'on a une échéance le lendemain et qu'à l'inverse, il ne faut pas trop se fatiguer. Voilà, ça peut suffire. <laughs>
Ah oui! Si je me Ouais. Ouais. Ouais, oui, c ouais, c'est ça. Il faut vraiment être à l'écoute, heu, de son corps, regarder aussi son planning, voir, heu, mais surtout ne jamais laisser le corps, heu, se, heu
Exactement. Exactement. C'est ça, c'est ça. Ne jamais laisser, heu, le corps s'affaiblir.
Finalement, est-ce qu'il y a des jours où tu ne, heu, fais pas du tout d'entraînement? Pour la récupération, par exemple?
<gasps> Non. <laughs> C'est vrai que c'est une bonne conclusion, mais la réponse est non. Tous les jours. <laughs> Bah, je te remercie beaucoup de tes questions. Merci beaucoup. Ah oui. <laughs> Merci à toi.
<laughs> Donc, même quand tu as pas le temps <chuckles> même quand tu as pas le temps, tu arrives à avoir le temps. Je te remercie beaucoup. C'était très intéressant. Merci encore.